ええ。 わ、友達に、「あ、この間さ」つって「なんか親父と喧嘩してさ」つって「家で火焚いちゃってさ」つて「もうマンション中騒いじゃったんだよ」つって。で、話をしてたら、すごい剣幕で店長さんがこっち見るんすよ「あっ、犯人お前か」と <chuckles>
ええ！ へえ。 ああ。やばいやばい。 はい。<laughs> はい。 はい。 はい。 <laughs> ない。
で、ぐっと睨まれて、あ、やべ、店長さんこれもしかしたら怒ってると思って
<chuckles>
はやつって、で、会話をちょっとやめて、友達と、そしたら、あ、お待たせしましたつって、いつもの焦がしつけ麺に出てきたんですけど
はい。 はい。 はい。 あ、はい。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
はい。<laughs> お前が焦がした分、お前が火をつけて炙った分っていう、お返しだぜみたいな話。<laughs> はいはい。 うわ。 あ、はい。 意趣返し的な感じなんですかね？意外とあれですね、愉快な感じの店長さんじゃないですか、堅物なのに。はいはいはい。
はい、いかれた、で、うん、食べたら めっちゃ焦げてて苦かったっていう。<chuckles> すいませんつって。そん時、あ、あの、無言で頭下げて、一応出ましたね。
いや。失敗の味だ。 はい。 いや、でもいいですね、なんかある程度なんか、あるじゃないですか、なんか顔覚えてもらえないと、そういうことはないわけじゃないすか。うあんまり無いすね、私は、あんまりき近所の店でなんか行きつけとかないんで全然。おう。
めっちゃ面白かった。<chuckles> めっちゃ しいです。はい。 はい。いしょ そうですか。うん。なりましたね。
いや、でもわしね いや、でも私のやつで言うと、そんなあれすね、めっちゃなんか高校生、っていうとなんか割と最近の思い出なんで、なんか昔の話ってなると、それこそ小学生の話になってしまうなんて感じなんすけど、ですね、私もああ、そうですね、なんか小学校ん時になんか、ま、近所で祭りがあるんですよね、なんか、あの、あるじゃないすか。結構なんか大々的にやる祭りとか、なんか、ちっちゃいじゃやつじゃなくて、なんか市全体でやるタイプの祭りがあって
いっしゅうかん後うんうん。あ、はい。うん。 はい。 ああ、あ。あ、はい。うん。 あ、 記憶に残ってんのありますか？ はい。 ああ、いいす。うち はい。ああ。 あ、 はい、大きめのやつですね。